ใช่ คือแบบมองหน้าหาเพื่อนกัน แล้วก็แบบ เฮ้ย คุณต้องไปคุย ล กับครูแล้วนะว่า แบบ อย่างนี้ไม่ได้นะ นักเรียนคนไหนน้อง คนไหนเนี่ยที่ พูดแบบนี้ แล้วน้องก็เป็นมีปมไปเลยอะว่า เพื่อนไม่ยอมเล่นด้วยเพราะว่าสีผิวเรา ต่าง อะไรอย่างเงี้ย อืม
เนาะ เออ ๆ ใช่ไหม? ใช่ไหม? เออ ใช่ ๆ ใช่ เนาะ ถ้าแบบมันยิ่ง มันยิ่งลำบากเวลา 1 เด็ก เด็กที่แบบว่าไม่ใช่แบบ หาเพื่อนง่ายเหมือนลูกคุณ ใช่ไหม ที่แบบ extrovert หรือว่าหาเพื่อนง่ายเป็นมนุษย์สัมพันธ์ดี อย่างเงี้ย แบบเหมือนจะรอดไง เพราะทำหาเพื่อนง่าย แต่บางคนที่แบบว่าค่อยข้างที่แบบอาย ขี้อาย หาเพื่อนยาก 1 แล้ว 2 แล้วดูแตกต่างเข้าไปอีก 3 เนาะ นี่มันอาจจะแบบ เออ ทำให้แบบเป็นเป้า อืม ใช่ไหม? เออ ๆ เออ
ใช่ ๆ ค่ะ คือแบบ ใช่ อือฮึ อือฮึ แล้วก็เขาไม่ตอบโต้ด้วย เพราะเป็น In Introvert ใช่ คุณเคยเห็นไหมคะ เด็กที่ถูกแบบบุลลี ถูกรังแก ไรแบบเนี้ย มีบ้างไหม?
อืม อืม ไม่ ไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็น ๆ นะคุณ ไม่เคยเห็นแบบว่าเหมือนประสบการณ์ที่เคยเจอยังไม่เคยเห็น แต่เหมือนเคยแบบว่า เออ ดูในข่าวบ้าง หรือดูใน ในทีวี ในหนังอาจจะเห็นบ้าง อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่า แต่ แต่ก่อนเมืองไทยไม่มีเยอะ ใช่ไหม แต่เดี๋ยวนี้เห็นแบบเยอะมากที่แบบว่า ผู้หญิง อะไรอย่างเงี้ย แบบตบตีกันน่ะคุณ แบบบุลลีกัน แต่งตัวไม่สวย ไม่แฟชั่น ก็แบบแบ่ง กลุ่ม แบ่งแก๊ง อะไรอย่างงี้เนาะ เออ
ค่ะ ในข่าว ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ อืม เป็นกลุ่มค่ะ แล้วก็นัด นัดตบ นัดอะไรกัน อย่างเงี้ย แค่ไม่ชอบกัน อย่างงี้ไหมคะ? เออ แล้วเรา ใช่ คือจริง ๆ เราว่ามีตั้งแต่สมัยนู้นแล้วแหละ แต่เราอะไม่มีกล้อง ไม่มีอะไรที่มันจะอัปโหลดให้คนอื่นดูอะ อือ อืม มันเริ่มเป็นฟีลแบบนี้แหละ
อืม ๆ เออ ใช่ไหม? อืม ไม่เข้าใจ เออ อืม เนาะ อาจจะไม่ใช่นะ เออ ๆ อาจจะไม่เป็นข่าว เพราะว่ามันไม่มีเทคโนโลยี ไม่มี Social ที่จะแบบว่าเผยแผ่ออกมาเนาะ อืม ๆ เออ เนาะ
ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ เดี๋ยวนี้ อะไรก็ ครูนี่ตีเด็กไม่ได้แล้วนะสมัยเนี้ย ครูโดนไล่ ออกนะ ถ้าทำอะไรเกินไปกับเด็กอะ เออ คือจริง ๆ ไม่ใช่แค่เด็กรังแกเด็กนะ ครูก็รังแกเด็ก นะ บางทีอะ มี มีนะครูรังแกเด็ก มี ใช่ค่ะ อย่างของ ของเราที่นี่มีเลย เออ เพราะว่าลูกเราเนี่ยเป็นลูก คือครอบครัวลูกเราอะค่ะ เป็นครอบครัวอาหรับ เนาะ ก็เป็นแขก ขาว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วเขา
เออ ไม่ได้ ๆ ใช่ อ้าว อือ ยังไง โอ้โฮ มีด้วยเหรอ บุลลีเด็กเหรอ? <chuckles> เออ ยังไงอะ? เออ อืม ๆ อืม อา ๆ ๆ อุ๊ย เออ อาจจะมีปัญหาไหมคุณ เพราะว่าที่นู่นอาจจะ มีปัญหา ใช่ไหม? เออ ๆ ใช่ไหม? อืม ๆ
ใช่ แน่นอน อเมริกาด้วย เออ แล้วเขาก็จะมีปัญหาแบบเหมือนเป็นปม เขาไม่ชอบอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ที่มัน ไม่ได้ลูกเรานะ แต่ว่า เอ่อ เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะ พี่น้องของลูกเราอะค่ะ เขาจะประมาณ 9 ขวบ เขาก็ไปเข้าประมาณแบบ ป. ป. อะไรสักอย่าง ป. 3 อย่างเงี้ย แล้ว ก็เขาก็โดนล้อว่าแบบ เอ่อ เป็นลูก เป็นลูกคนวางระเบิด เป็นคนวางระเบิด จะไปวางระเบิด ที่ไหน อะไรอย่างเงี้ย แบบเป็น ผู้ ก่อการร้ายหรือเปล่า ซึ่งแบบเด็ก 9 ขวบอะ เออ จะ จะไอ้นี้ได้ยังไง?
อืม อืม ๆ ๆ อือ ๆ อืม ๆ เออ ๆ อา ๆ เออ ๆ เป็นไงอะ? อือ อือ ๆ เออ ๆ ๆ ใช่ไหม? อืม <smacks lips> เราว่ามัน เพราะว่าเด็กมันอาจจะแบบหล่อหลอมมาในข่าว มาใน Social อะไรอย่างงี้ ที่แบบว่าเห็นเหมือนกับว่า เหมือนมี Bias กับอาหรับ ใช่ไหมว่า เออ เป็นอย่างงั้น เป็นอย่างงี้ ดูข่าวมาเยอะ ดูใน Social ดูในหนัง ใช่ไหมคุณ มันก็เลยแบบ เออ ทำให้เกิดการแบ่งแยก เกิดการบุลลี เพราะว่าความแตกต่างเนาะ ว่าไหม?
ใช่ ๆ ใช่ หรือประเทศอย่างงี้ อะไรอย่างงี้ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ คือ

อืม แล้วที่แบบมันแย่สุดคือครูเป็นคนที่รังแกคนแรกค่ะ ครูเป็นคนที่เปิด คือน้องเขาก็หาที่นั่งอยู่เนาะ แล้วครูก็พูดว่า เขาจะมานั่งข้างหน้าไง ติดครูอะไรอย่างเงี้ย จะฟังนักเรียน เดี๋ยวจะ ฟังครูพูดอย่างนี้ค่ะ ครูบอกว่าไปนั่งไกล ๆ ได้ไหม ไม่อยาก ไม่อยากต่อรอง กับ พวก อะไร อะไรนะ เอ่อ ผู้ก่อการร้าย นี้เลยนะ เออ
อืม อา โอ้โฮ อา ๆ อา เออ ๆ เออ เออ อุ๊ย อุ๊ย แบบนี้ อื้อฮือ น่ารังเกียจมาก เออ ครูแบบนี้แบบ ต้องจัดการเลยนะคุณ น่ารังเกียจเกินไปแล้ว เออ แต่มันก็มีจริงนะ มันก็มีจริงนะพวก เออ พวกที่แบบว่า Conservative เยอะ ๆ ใช่ไหม ฝั่งโน้นที่แบบว่า เหมือน แบบนี้ ก็เยอะ เออ เออ ช่วงนี้แบบน่าจะลำบากนะฝั่งนั้น ใช่ไหมคะ?
ใช่ คุณ แม่เขาเอาเรื่อง ถึงที่สุด ครูไล่ออกไปนะ ครูถูกไล่ออกไปแล้ว ค่ะ ใช่ ๆ อืม เราว่าแทนที่ ครูจะเป็น คนที่ช่วยเหลือคนที่ เด็กที่ถูกรังแกกลับ รังแกซะเอง เออ แล้วก็เขาก็ถามว่าครูพูดจริงไหม แม่ก็ไปถึงโรงเรียน ไรเงี้ย ค่ะ แล้วครูก็ ครู ไม่ได้พูด เออ แต่เราไป ไปมา เขาก็ไปถามคนในคลาสก็ เลย ก็ ใช่ ก็พูดจริง ไรจริง สุด ท้ายไปถึงบอร์ดบริหารไปถึงแบบใด ๆ ลา ไล่ออก ไล่ ไล่ครูออกเลย ใช่ ออกแล้ว ออกไปแล้วเลย ออกแล้ว ณ ตอนนี้
ใช่ อืม เออ อืม อืม เออ อืม เออ ว่าไง? ก็ประมาณนั้น เออ เออ อืม เออ เป็นไง ไล่ออกไหม ไล่ออกไหม? เออ เอ้ย อย่างน้อย อย่างน้อยฝั่งโน้นเขาก็มีเหมือนว่า มี มีบอร์ดบริหาร หรือว่ามีอะไรที่แบบว่าตรวจสอบนะคุณเนาะ ไม่เหมือนประเทศไทยนะ อืม เออ ดูแล ถ้าสมมุติว่ามีอะไรเราฟ้องร้องไป อะไรอย่างเงี้ย เออ ใช่ไหม ก็ดูแลกันได้ ไล่ได้ แบบ แบบนี้ ถ้าครูไม่ ไม่เป็นใจแล้ว ถ้าเด็กโดนรังแก แล้วเราจะช่วยยังไงล่ะคุณ เราจะแบบมีวิธีแก้ปัญหาหรือช่วยเด็กที่ถูกรังแก ยังไง? ต้องดูแลเนาะ พ่อแม่ต้องใส่ใจว่าไหม?
อือ ค่ะ ดูแล ค่ะ แต่ละ แต่ละโรงเรียนก็มี ค่ะ ค่ะ ใช่ อือ คุณพ่อคุณแม่อย่างงี้ ใช่ไหมคะ อ๋อ ใช่ คือเราก็ต้องสอนภูมิคุ้มกันให้ลูก เวลาลูก โดนอะไรมา เจ็บ ๆ คำเจ็บ ๆ อย่างนี้ ค่ะ ลูกต้องคิด ไปว่าก็ จะให้มันไปในทางตลกไหมหรือว่าไม่ต้องคิดมาก มันไม่ใช่เรา หรือไรเงี้ย ก็ต้องสอนลูก ลูกเป็นการวิธีรับมือกับอะไรพวกนี้เนอะ เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปอยู่ในโรงเรียนกับเขาอะ เขาก็ต้องฝึก รับมือกันเองในอนาคต เขาก็ ต้องเจอคนที่ ไม่ใช่อยู่ โรงเรียนมารังแกเขาได้เหมือนกัน เออ
อืม ๆ อืม อืม อือ อือ อืม ใช่ อืม ใช่ ใช่ เออ ก็ห่วงเหมือนกันเนาะ เด็ก ๆ แบบ เราก็ไปกับเขาไม่ได้ตลอด อะไรอย่างเงี้ย แล้วโลกเดี๋ยวนี้คือแบบ มันแบบ Social เยอะ เราก็ไม่รู้ว่าเด็กมัน โตมาต่างกันแบบไหนบ้างเนาะคุณเนาะ เราก็ต้องบอก เออ สอนลูกเรา ถ้ามีอันไหนแบบ Handle ไม่ได้ หรือมันเกินเยียวยา หรือมันลำบากจริง ๆ ก็ต้องบอกพ่อบอกแม่เนาะ ใช่ไหม?
ใช่ ลูกคุณน่ะเป็นยังไง? ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ แม่ อยู่กับแม่ ใช่ ใช่ เออค่ะ แล้วคุณก็มีลูกเหมือนกันน่ะ คุณ คุณสอนลูกยังไงอะ เวลาแบบ เจอถูกรังแก?
อืม ใช่ ก็อย่างงี้แหละตอนที่ย้ายไป เอ่อ Public school ที่อเมริกา ตอนแรกก็กลัวเหมือนกัน กลัวว่าเขาจะโดนบุลลี ใช่ไหม เขาก็ดูต่าง อย่างน้อย เออ เพราะว่าเขา ผิวเขาค่อนข้างขาวไม่ต่างมากกับอเมริกัน เราก็แบบ อืม ค่อนข้างใจชื้นว่าเขาไม่ต่างกับคนอื่นมาก อะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่มีปัญหา เออ แต่ก็เหมือนคุณที่บอกว่า เออ เขาค่อนข้างที่แบบจะเข้ากับคนง่าย หาเพื่อนง่าย อย่างเงี้ย ก็ เออ ไม่มีปัญหา ช่วงที่ไปอยู่ เออ ปีแรก เดือนแรกก็ เออ ไม่มีปัญหาเราก็ เออ สบายใจ เออ แล้วว่า แล้ว แล้วก็ถามว่ามีอะไรโดนบุลลีไหม อะไรยังไง เขาบอกไม่มี ไรเงี้ย เออ เราก็สบาย ใจ <laughs> เออ เป็นพ่อ เป็นแม่เนาะคุณเนาะ ว่าไหม?
ค่ะ อืม เค แล้ว สีผมล่ะ? อ๋อ โชคดีนะ ใช่ ๆ หาเพื่อนได้เลย ค่ะ เออ คนเนี่ย น้องแบบเนี้ย หาเพื่อนได้เลย อา อา ค่ะ เออ บางทีเราต้องสอนลูกเราด้วยเนาะ

เราว่า เราเห็นนะว่า เขาพยายามจะให้ ให้มันสื่อสาร หรือว่าให้ ให้มีข่าวออกมาว่า คุณจะต้องแบบพยายาม เออ แก้ไขเรื่อง วัฒนธรรม เนี้ย ให้มันแบบ ไม่ ไม่เป็นการ บุลลีคนอื่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเกาหลีก็หาทำยากเหมือนกัน ยากเหมือนกัน อือ อืม
อือฮึ อืม อืม อืม ๆ เออ ๆ เออ มันจะ ยากไหม ยาก ๆ เพราะว่าเป็นวัฒนธรรม มันยากเนาะ อย่างบ้านเราก็ เออ ใช่ ๆ ๆ บ้านเราก็ยัง ถือว่า มี Senior มี Junior อะไรอยู่ แต่ก็อาจจะไม่รุนแรงเท่าเกาหลีไหมอะ? <laughs>
บอกเลยว่า สู่รุ่น ไปแล้ว อือ อืม ใคร มันก็ยังจิ ใช่ เหมือนตอนนี้เราว่า บ้านเราเปิด เปิดรับ หมายถึงว่า เปิดรับความเปลี่ยนแปลงอะค่ะ แบบ เออ เปลี่ยนแปลงให้ไม่ ไม่บุลลีเรื่อง body charming อะกันแล้ว สมัยนี้ ใช่ไหม เป็นเรื่อง ใคร บุ ใคร ใครบุลลีเรื่องพวกนี้ คือแบบไม่ได้ คุณเอาต์ คุณเก่า เก่ามาก ใช่ไหม เออ แบบคน สมัยก่อนนี่ชอบมากล้อตัวดำ อืม
อืม อือ ๆ ๆ ๆ ๆ นั่นนะสิ เออ เนาะ เออ อืม ใช่ ใช่ เออ อืม <laughs> ไม่ แต่สมัยก่อนมันล้อกันในห้องเนาะ มันก็ เด็ก ๆ เนาะ มันก็ล้อกันทุกคนอะ "คนนั้นตัวดำ คนนั้นตัวอ้วน คนนั้นตัวผอม" อย่างเงี้ย ก็คือล้อกันทุกคน แต่ว่า พอล้อเสร็จ ก็คือเราไม่ได้แบบว่าแบ่งแยก ไม่เล่นด้วย ไม่คุยด้วย ว่าไหมคุณ?
ตัวดำอ้วน ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ๆ เหมือนกันค่ะ ก็คือเราก็ยังเป็นเพื่อน เรา ล้อ เอาสนุก เราล้อเอาสนุก ไม่ล้อ เพราะเราเกลียดคุณ อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วเปิดรอมันตัก
เออ ใช่ ใช่ ๆ เนาะ เออ ๆ เออ ๆ ใช่ แต่แบบบุลลี ที่แบบเกลียด แล้วแบบไม่ให้เข้าพวก ไม่ให้เล่น ไม่ให้คบ อะไรอย่างเงี้ย แบบนั้นอะรุนแรงเกินไป ใช่ ๆ ๆ เออ แบบ แบบนั้นน่ะเกินไป อืม แบบนั้นเกินไป โอ้โฮ ถ้าโดนกับลูกเรา บอกเลยนะ รับ อย่ารับนะคะ ลูกรับแบบนี้ไม่ได้นะคะ อย่าทนค่ะ เออ ห้าม ทนค่ะ แบบนั้นไม่ต้องทน เออ ใช่ไหม จัดการไม่ได้ ก็ต้องบอกพ่อแม่ว่าไหม?
อืม เอา เอาข้าว ไปทิ้ง ราดของใส่ ราด อย่างเงี้ย คือแบบ เฮ้ย ต้องรุนแรงกัน ขนาด อ๋อ อืม เราไปเลยค่ะวันแรก เราคนแรกเราไป ก่อน ใช่ ๆ เออ เรา เราไม่เคยห่วง เลยนะว่า ใช่ค่ะ แล้วการบอกพ่อแม่ เขาก็อายไง เขาไม่อยากให้พ่อแม่ไปโรงเรียน ไม่อยากให้พ่อแม่ ไป แล้วก็ บอก อุ๊ย ยินดีต้อนรับที่มาดู เราก็จะต้องแอบไปค่ะ เราจะไม่บอกเขาว่า เราไป เราจะ ไป กับครูเท่านั้น ใช่ เราจะไม่บอกเขาว่า เราจะไปทำอะไรแบบนี้ เราก็จะพยายาม ไม่ให้ นักเรียนในทุกห้องอะ แบบรู้ว่าเราไป แบบเราโคกับครูเท่านั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เนาะ วันนี้ ค่ะ
อืม อืม อืม ๆ แล้วทำไงล่ะ ถ้าเขาไม่บอกพ่อแม่ อะ? อา ก็ต้อง สอดส่องเนาะว่าไหม? อืม ๆ อา อืม อือ ๆ ใช่ ๆ อา ๆ ๆ โอเค แบบนั้นก็ เนาะ ต้องปกป้องเด็ก ๆ ของ เราเอง ใช่ไหมคะ แหม วันนี้ขอบคุณนะคะ มาแชร์กันสนุกมากเลย วันหลังเราต้องคุย อีกนะ
ใช่ค่ะ ใช่เลย ค่ะ ได้เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
จ้ะ ขอบคุณเช่นกัน ค่ะ สวัสดีค่ะ

เด็ก ๆ ปิดเทอมค่ะ เด็ก ๆ ปิดเทอม ใช่ ถ้าที่ ใช่ ถ้าที่เมืองไทยเปิดอะ ที่อเมริกาจะเป็นปิดค่ะ เป็นปิด summer อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วซึ่งคือแบบ โอ้โฮ เด็ก ตอนนี้มี กิจกรรมรอมาแล้ว นี่พรุ่งนี้ไม่อยู่แล้วนะจ๊ะ ห้า วันค่ะ ไม่อยู่แล้ว ไป ไปทะเล รีบมาก เพราะลูก ลูกจบปุ๊บ รีบ รีบจองเลยค่ะ คืออยากให้ลูกแบบ ได้ไป เจอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Outer banks
เอ๊! ปิดเทอม เออ ใช่ ใช่ไหม? ไม่เหมือนเมืองไทย เมืองไทยเปิด เทอม <chuckles> ใช่ ใช่ อา อือ ๆ ๆ เป็นไง? เยอะ ใช่ไหม? ไปไหนจ๊ะ ไปเที่ยวไหนกัน summer? อุ๊ย น่าอิจ น่าอิจฉา อืม ทะเลนี่นู่นหนาวไหมล่ะ?
หนาว เนี่ยหนาวเนี่ย ฮือ ใช่
<chuckles> เออ เอาแบบเอาเท้าจุ่ม ๆ เล่นใช่ไหม แบบไปเล่นทรายเนาะ ไม่ได้เล่นน้ำ มัน มัน ไหม? เออ จริง ๆ น้องฝรั่งชอบไปเล่นทรายกัน เออ ใช่ ๆ
ไปเล่นทราย ใช่ค่ะ เออ ไปทางแบบ เออ ก่อกองทรายแทน ค่ะ ไม่ ไม่ ไม่ เราไม่ลงน้ำเลยนะ เราไม่รู้เป็นไร แต่เราไม่ชอบลงน้ำ เรารู้สึกแบบไม่ ไม่ถูกกันกับน้ำทะเล เออ
อืม <laughs> อา ๆ ไปเล่น ไปชิล ๆ ไปดูอากาศ ไปรับเย็น ๆ แล้วเด็ก ๆ ที่โน้นไปโรงเรียนเป็นไงคะ? มีแบบปัญหาแบบ โดนบุลลีอะไรไหม เพราะแบบชอบเห็นข่าว ที่แบบ อเมริกา จะมีอะไรประมาณเนี้ย ที่นู่นเป็นไงอะคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ สตรอว์เบอร์รีเหรอ? ค่ะ ที่ทางนี้ คือ ลูกเราก็ยัง pre-school อยู่เนาะ เขายังแค่ สี่ ขวบ อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยไม่ได้แบบว่า โอ้โฮ เจอ เจอแบบหนัก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็โชคดีของลูกคนโตของเรา ก็คือเขาเป็นคนที่ เอ่อ เป็น extrovert อะ เป็นคนที่เข้า เข้ากับคนอื่นง่าย หาเพื่อนง่าย เดินเข้าไปมอง ๆ เขาแปบหนึ่ง แบบว่า แบบว่า "ขอเล่นด้วยได้ไหม?" เดินเข้าไปถามเขาเลยตรง ๆ "ขอเล่นด้วย ได้ ไหม?" อะไรเงี้ย ก็เลย แบบเนี้ย เราไม่ค่อยห่วง เรื่องนี้เขา จะแบบไม่มีปัญหา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แต่เรามี เพื่อน ที่ถูกรังแก แล้ว สี่ ขวบเองอะ คือเรามี เพื่อน แล้วเพื่อนก็มี ล ล ลูก รุ่นราวคราวเดียวกัน อย่างเงี้ยค่ะ แล้ว ก็ ก็เป็นลูกครึ่งเอเชียแหละเนาะ เออ ก็ครึ่ง เอเชีย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอไป โรงเรียน อย่างเงี้ย ก็เขาก็จะเป็นคนเดียวที่เป็นเอ ครึ่งเอเชีย คนอื่นเขาจะเป็น ขาว หมดเลย ไปหมดเลย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ เอ่อ น้องอะเป็น intro น้องเป็น introvert น้องเป็น introvert ก็คือ น้องเป็นคนผู้ชายที่ไม่ค่อยพูด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วน้องก็หาเพื่อนยากด้วย แล้วทีนี้พอ พ ไปเจอคน เขาก็ไม่ เขาไม่เล่นกับคน อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไปเล่นกับของเล่นของเขาคนเดียว ใช่ น่าสงสาร มาก แล้วทีเนี้ยเพื่อนก็ เพื่อนก็ วันนั้นเราไปสวนสนุก สวนสัตว์แถวเนี้ยค่ะ เราก็ถาม เขาว่า "เป็นยังไงบ้าง? โรงเรียนเป็นไงบ้าง?" เขาบอกว่า "ไม่ ไม่ดีเลย ไม่สนุกเลย" เรา อุ๊ย! คือไม่ ไม่ได้ตั้ง ใจว่าจะได้คำตอบนี้ "อ้าว ทำไมไม่สนุกล่ะลูก เกิดอะไรขึ้น?" บอก ว่า "ไม่มีใครเล่นกับหนูเลย" เราก็คิดในใจ เอ๊ย เกิดอะไรขึ้น แล้ว แม่ แม่เขาก็หันมาหาหน้าเราเลย งง ใช่ เริ่มถามแล้วว่า "เกิดอะไรขึ้น?"
อืม อืม อืม ๆ อืม อา ๆ ๆ อืม อืม หาเพื่อนง่าย เหรอคะ? อ๋อ อา เออ อืม เออ ๆ แบบนี้ ดี อา ๆ แบบนี้ดี เนาะ ยังไงอะ เล่าให้ฟังหน่อยสิ อือ เออ อะฮะ อือ ๆ อือ ๆ อืม อืม ๆ ๆ ๆ ก็เลย อาจจะมีปัญหา เหรอคะ? อือ อ๋อ อ๋อ อืม ๆ ๆ อืม อืม เป็นยังไงอะคะ? อะฮะ อา ๆ อือ ๆ อืม อ๋อ เออ ๆ โอ๊ย อือ ๆ แล้ว นั่นน่ะ สิ เออ ๆ แบบนี้ แบบนี้ ใช่ไหม? เออ แล้วแบบนี้คุณคิดว่าแบบ ทำไมเด็กบางคนถึงโดนรังแก อะ? หรือว่าเขา เขาดูแตกต่างไหมคุณว่า เพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่ง Asian ใช่ไหม? อาจจะเป็นมีผลไหม? เพราะดูแตกต่างจากคนอื่นไหมอะ หรือยังไงคุณคิดว่า?
อาจจะ เออ อาจจะ ใช่ แล้ว เขาก็พูดว่า อาจจะค่ะ เขาก็บอกเหตุผลตอนที่เขาโดนน่ะ โดนรังแกอะ เขาบอกว่า เพื่อนอะไม่ชอบเล่นกับเขา เพราะว่าเขาอะ เออ ภาษาอังกฤษนะ เขาบอกว่า "skin เขา different" ก็คือเหมือนแบบสีผิวเขาอะ ไม่เหมือนสีผิว ใช่ แล้วคิด 4 ขวบ เอาแล้วเหรอ? รู้เรื่องแล้วเหรอเรื่องพวกเนี้ย
อืม ๆ อา อา อืม อืม สีผิว ต่าง เออ ๆ อืม สี่ สี่ ขวบเริ่มแล้วเหรอ? อืม